今日はちょっとお話を、は聞いていただきたいんですね。で、外食とか飲み会とか、ま、この時期、ま、11月、12月って多くなってきてね、まあ、いろいろ食べたり飲んだりして、まあ、贅肉も増えたり体重も増えたりして、こつものすごい罪悪感が強くで出てくるんですよ。
はい。 うん。 うん。
なんか普段アルコール、あんま飲まないんですけど
あ。
やっぱりこの時期にこう、勧められることも多くなって、こ、飲んでしまうんですね。
はい。 あ、アルコールをたくさん飲んでしまうかたちですかね。
はい。はい。で外食も結構してしまうんです、ある脂っこいものを食べて、結構何ていうジムも行こうといいってますけど、ま、そこの予定よりこう外食とかを優先してしまって、後で後悔するっていうか罪悪感にこう何て言うんすかね、こう、襲われるんですよ。
うん。 はい。
はい。
罪悪感はなんかその どのタイミングで来る感じですか？
いや、いつも、たぶん翌日とかですね、「ああ、ちょっと昨日やりすぎたな」みたいな。はい。うん、それでなんだろうな、食べ物とか飲み物やっぱり減らした方がいいのかなって、健康に良い食事とかしたいじゃないですか。はい、で、それを考えると、「やっぱりなあ」っていうので、また誘われると行っちゃうみたいな
はい。あ、そうなんですね。 うん。 そうですよね。 あ、じゃあ、こう、さ誘われたら行ってしまうっていうのは
はい。
誘われる、なんか誘ってくる友達がなんかたくさんいる形ですかね？
ま、誘ってくる、そうですね。そう、まあ事前に約束しているものもあれば、誘ってくるものもあって、で私趣味でダンスをしてるんですね。
うん。 あ、ダンスをなさってるんです。
はい。で、ペアダンスなんですけど。 すごくま人と知り合うあのことが多くて。のコミュニティの飲み会だったり、パーティーで会ったり、いろんなものにま誘われることが多くて、まそれに行くとやっぱり飲んじゃうんですよ。
はい。 うーん。 ま、その帰り、ダンスと帰りとか、まあ。
あ、もうダンスしてる最中にこうパーティーとかだったら飲めるんで、はい。で、そこの前とかにも食事してて、結構脂っこいもの食べてるなってなって、はい、ちょっと後で後悔と罪悪感にこう襲われちゃうんですよね。
あ、最中って、あ、パーティーがあるんですね。 はい。 うーん。 あ、そうなんですね。
はい。
その気持ちを、その、罪悪感の理由っていうのは、やっぱりこう健康とか体型、価値観とか、しゅ周囲の目とか？
はい。 いや、そこをちょっと詳しく自分で観察したところ、おそらく自分との約束を守れてないってことだと思うんですよ。
あ、約束っていうのは？
はい。なんかあまり食べ過ぎないで、飲み過ぎないようにしようっていう基本的なルールを自分になん課してて、作ってて、それをこういつも破ってるわけじゃないですか。
うーん。 はい。 うーん、確かにそうですね。
はい、それを破ることによって、その後、罪悪感が襲ってきて、ああ、嫌悪感みたいな感じになっちゃうんですかね。「あ、またやっちゃった」みたいな。
なるほど。じゃ、目標を達成できてない自分っていうのがすごい嫌になっちゃうってことです？
はい。 そうだと思うんですよ。それが罪悪感にきてるんだろう、なんかなって思うのがあります。
うーん。 なるほど。その
はい、まあ自分の観察なんですけど、うん。
じゃあその外食
どうですかね。
とかいったか飲み会はできるだけしたくないって形なんですか？
そうなんです。できるだけ行きたくないなと思って。でも行かないといけないものもあって、はい。もうできるだけさけたい。うん。でも、こう、ね、例えばじゃあ今日はダンスだけしようと思って行くとするじゃないですか。じゃあそこで、「あ、よかったら一緒にご飯行こうよ、この後」みたいな。「ず、ん、飲まない？」みたいな、なって、「あ、まあいいよ、1杯ぐらいなら」って言って、2杯3杯。
うん。確かにそうですよね。 うん。 はい。 うん。 あ、じゃあその、断るとか、やっぱりしづらいというか。できない状況なんです。
はい。 断ることをしてなかったですね。ま、そこを断るっていうことが大切ですかね、やっぱり。
あ。 うん、あと、こと状況的にやっぱ難しいというか、なかなかその、断りあ、断れるんです。
いやいや、断れると思います。もう、か私帰りますと言って。
うん。
はい、できると思うんですよ。ただ、楽しいから行っちゃうっていうとこもあるんですよ。
あ、なるほど。じゃあ、ちょっとその、自分で負けてしまうというか話なんですね。うん。
はい。 そうなんですよ。で、まあダンスを減らすっていうこともしたんですけど、はい。まあまあ、でも、それ少し減ったんですけど。まだ、週に2回ぐらい行っちゃうんですね。で、ま、この時期になったら増えてくるんですよ。
はい。 うん。 あ、なるほど。 ま、その、また飲み会が増えてくるという。
はい。
その、例えばですけど、その、じぶ守れなかった自分っていうのは、その約束をその日常生活とかにもすごい影響を与えちゃうんですかね。
はい。 ああ、そこまで影響はないんですけど。ただ翌日に、あの、起きるのが遅くなったりとか、ちょっとなんか肌の質が悪くなってるとか。
あ、そこまで影響はないすか。 うん。 なるほど。
はい。なんか、そういった体の影響出てきてますね。「ああジムにまた行けてなかったな」とか。
うん。 あ、じゃあ、もう、そこまでこう影響はないんだけど、やっぱりこう、ちょっとその、次の日とかに影響が出てきてしまうという。
そうなんですよ。でもそれを長期的に見るとやっぱりこう、悪影響あるじゃないすか、体にも対して。そうなんです。それをこう、まあ、やめるべきなんだろうけど、まず、やめる、急に全部やめるってのは難しいので、ま、少しずつ減らしていく方法、なんかいい方法ないかな？と思っていつも考えてたんですけど、やっぱり、ま、行かないとか
うーん。 うん、そうですよね。 うーん。 あ、なるほど。 うーん。
うん、なっちゃうのかなと思いつつ、なんかね、まあ、罪悪感も多いなって、日々こう、なんて言うんですかね、あの、自分との約束守れてないなって思ゆ気持ちが強くなってくるんですね。
うーん。 なるほど。 ううーん。 その、周りとどういう風に、その、軽く断るみたいなものとかは、考えたことあります？
あ、あります。もう、行きたくないものは、行かないって決めてるんですよ、はい。行きたいけど、断らないといけないっていうのもあるじゃないすか、それを考えると、はい。そう、そこが、なんかなかなか断れないなって。やっぱり会いたくなるじゃないですか、友達とも。
はい。あ。 確かに、そうですね。うん。 うんうん。 そうですよね。
はい。で、そこでなんかね、うん、自分の自分ルールを作るっていうのが大事ですかね？
うん、あ、自分なりのルールを。
はい。もうこれ、じゃあ、週1回だけに行くとか。
ていうのは。 あ、それは結構守られてる感じですかね？
いや、守ってないんですけど、そういうことをするのが大切
あ、もってないすか。 うん。
ですかね？
そうかもしれないっすね。
なるほど。な、そうなんですよ。ま、体型にも影響出てくるし、健康でも、うん。ま、周囲の目っていうのはどうでもいいでじゃないすか。行かなくてどう思われようが。
うん。 うん。 そうですよね、確かに。
うん。
あのあの、こう罪悪感というか、その、やそく約束を守れなかった自分っていうのがちょっとこう、しんどいという、話だったと思うんですけど。
そうなんですよ。はい。 そうなんですよ。それを裏を返すと、自分の自信が落ちていくんじゃないかなと思うんですよ。自分との小さい約束を守れないっていうのは良くないですよね。
うん。 あの、確かに、あ、そうだとおも思う、確かにそうですよね。でも、なんか、あの
はい、あ、そこがポイントなのかなって思ってて。
その、自分のその約束というか、その、結構罪悪感を感じてしまうっていうのは、そのそのルールみたいなもの結構厳しいとは自分で、お思わ思われますかね？
ああ、ルールはゆるくできると思うんですよ。自分中で。
はい。 うん。
ちょっと、も、厳しすぎる約束じゃなくて、じゃあ、週い2回にしてるのを1回にするとか。
そうです、できますよね。うん。
はい、それで避けていくっていうのが、まあ、今できることなのかなって、こう、なんつ、漠然と思ってますね。はい。
うん。 なるほど。その その、なんか、約束をじぶまも守れてない自分っていうのが、こう、あんまり良くないっていう話だと思うんですけど、あの、なんかもうちょっと、その、自分に対して、その、まあ、優しくできるというか
はい。
なんか、まあ、この、こまあ、状況に応じて、ここ、この日はいいかなとかっていうのも、そのルールをげ厳密に守るんじゃなくて、こう柔軟にするっていうのも割と手かもしれないですね。
なるほど。 あ、はい。 なるほど、それいいですね、じゅうルールを柔軟にしていくっていうことで、まあ、自分にこう対する厳しい、なんかね、あの、規律を作るんじゃなくて、柔軟に対応していって、ある程度健康を維持するっていう方向性を、こう、見つければいいんですかね。
うん。 うんうん。 そうでしょうね。だから、そのルールってものにこう縛られすぎないで、こうまあ、この日はいいこの日はこういう感じにしてみたいなことをなんか、ま、ある程度のルールみたいなものも大事だと思うんですけど、なんかそれで縛られすぎるっていうのもちょっと
はい。 なるほど。どうですか、今私の話を聞いてて、縛られすぎてるなって感じますか？
そう、だか まあ、でもやっぱりその約束を守れなかった自分が嫌いになってしまうとか、自信がなくなっていくっていうのは
ああ、ですね。うんうん。
そのやっぱりこう、じしなんかルールを守んなくちゃいけないっていうものから来てると思う来てるものだと思うので。
あ、間違いないと思います。
だからルールを、その、ある程度、なんか、大雑把でいいわいあるあった方がいいと思うんですけど、なんかそれを厳密に守ってしまうっていうのも
はい。 うん。
ちょっとま、あまりうまく、その難しいとこなのかなと思いますね。
あ、そうかもしれないですね。やっぱりそれがこうね、自分にルールを厳しく課していることによって、そこから罪悪感が生まれているって考えると、やっぱそのルールを見直さないといけないってことですよね。
うん。 うん。 あ、多分そうだと思いますね。
うん、やっぱ付き合い方とか断り方っていうものは、興味がないものは行かないっていうのはまず一つ大事と、うん。なんかあったようにこう、もうお話今していただいたように、自分に優しくする練習っていうのも大事なんですかね。
うん。 <smacks lips> 多分それはそうだと思います。そのやっぱりこう自分に厳しすぎるとやっぱり、なかなかそのやっぱり先ほど自信がなくなるとおっしゃってもらったように。
はい。 はい。
なかなかやっぱ生きていくの、しんどくなってしまうと思うので、やっぱ自分にそうですね、バランスもすごい大事だと思います。
そうですね、バランス。うんうん。 なるほど、現実的なバランスを取る取れてないからそういう思いになっちゃうんでしょうね。なんか、ひい0か100みたいな考え方になってるのかもしれないですね。はい。いや、そういうことでちょっと調整していけたらいいですよね。なんかやっぱ外食とか飲み会が年末年始で増えてくるじゃないですか？
うーん。 うーん、確かにそうかもしれないですね。 うーん。 うん、そうですよね。
うん、しかも結構脂っこいものとか飲んだりとか、いろいろ騒いだりするので。
うーん。
なんかそれを少しずつね、こう減らしていけたら、年末年始だけどね、健康にもいいし、罪悪感も低く、バランスを取れるっていうのがいいですよね。
うん、そうですよね。 うーん。 じゃ、そのバランスっていうのは
まあ、そんはい。
その、結構これから考えられていく形ですか？
そうなんすよ。バランスってすごく、今おっしゃられて大事だなと思って。現実的なバランス、要は0か100じゃなくて、30とか40とか50を目指すっていうのがいいのかなと思って。
うんうん。 うん。 なるほど。じゃあ、これから
はい。さんかい行くのを1回にする。もしくは、うどうしても行かないといけないんだったら2回までをマックスにする、週に。
うん。 そうですよね。
で、行った時には、ちゃんとあの、あまり脂っこいものを食べたりせずに、こうアルコールも2杯までにするとか。
はい。 うん。
うん、そういうことですかね？
じゃ、その そうですよね。だから
うん。
結構バランス感覚というか、その、脂脂っこいものを食べる食べないとか、その臨機応変に変えていくっていうのが理想的なのかもしれないすね。うん。
はい。 ですよね。そうすれば多分罪悪感というものが減ってきて、こう、自分との約束ま、それを約束、柔軟な約束を守れているっていうことで、ね、やっぱり変わってきそうですよね、また。
うーん。 確かにそうですね。その、まも約束を
ああ。
守る、守れないっていうのは結構確かに、自分じしんぎん関係てしまうので、うーん。
ありますよね。そう、ね。いやほんとその通りだと思いました。いや、ここで、あの、罪悪感ばっかり感じててもなんかこうね、自分に対していい影響ないのかなって思うので。
うーん。そうですね。
はい、すごくどうしたらいいのかなって、うん、悩んでたんですよ。
そうですよね。うん、確かにその罪悪感を感じていくっていうのは、すんごく自然な反応だと思いますね。
はい。 あ、はい、なその自然な反応でこうね、そこを分解していくと、やっぱり自分との約束っていうとこにたどり着いたので、なんか、今日お話ししていてすごく肩の荷が下りました。
うん。 うん、そうですよね。やっぱりこう、できるだけ、まあ、約束っていうのは、ま、大事だと思うんでけど、結構その、その場、その場に応じて結構臨機応変、なんかルールあった方がいいと思うんすけど、大雑把なものの方が結構、その、扱いやすいのかなと思いますね、自分に対しても。うーん。
はい。 はい。 変えていくってね。うんうん。 ああ、間違いないすね。いや、それをちょっと実践してみようって、今日思いました。いや、お話聞いていただき、ありがとうございます。
うん。 あ、どうもこちらこそありがとうございました。
はい、失礼します。